Ada Kak, ini di berapa di di beberapa kota di Belanda, cuma sayangnya di kota aku tinggal ini kan memang pusat untuk ekonomi, jadi tuh si, apa karakter orang-orangnya juga keras, Kak. Jadi kerja kerja kerja kerja, ya aku agak sedikit salah kota kali ya. <laughs> Nah kalo di bagian selatan Belanda nih, ada tuh Kak namanya, kar apa, karnaval, Kak. Jadi ini, festival ini bentuk perayaan terbesar untuk menandai akhir musim dingin, Kak. Dan awal musim semi, heeh, biasa kayak
Mhm. Heeh. Oh gitu. <laughs> Mhm. Oh. Oh gitu? Itu biasanya bulan apa, Kak?
Februari-an gitu deh, Kak.
Oh Februari, wah seru banget. Mmm, it
Heeh, biasanya gitu. Nah itu biasanya, eee, apa, dia ini orang-orangnya juga pakai kostum gitu Kak, kostum yang lucu-lucu, penuh warna-warni, terus mereka juga ada kayak pemilihan ininya loh, kayak apa ratu eee, bukan ratu sih, kayak, eee, putri dan pangeran gitu, lucu, Kak.
Mmm. Oh. Oh oh gitu, ada pembelian per itu maksudnya nanti keliling gitu, Kak, kayak diarak gitu ya? Apa gimana? Oh.
Heeh, diarak kayak begitu Kak, eee, lucu juga sih itu ya. Eee, nah sayangnya itu ya di bukan di kota aku ya, nah itu biasanya juga ada kayak iring-iringannya gitu, Kak.
Mmm. Wah, seru banget. Jadi, enak ya, maksudnya jadi, "Oh kalau ada karnaval ini berarti menandakan ini udah ganti musim nih." Kayak gitu ya.
Heeh. Heeh, nah itu biasanya biasanya sih alasan juga untuk orang-orang yang di daerah itu sih untuk berpesta-pesta ya, Kak. <laughs>
Oh.
Jadinya apa sih, seperti nyanyi-nyanyi, nanti terus udah gitu, eee, yang, eee, polonis tau kan, yang yang kayak main, apa, ular naga panjangnya gitu loh, Kak. <laughs> Kayak gitu, Kak, mhm.
Heeh. Oh, iya kan kan namanya karnaval kan Kak, itu kan emang kayak eee, kayak euforianya, suasananya itu emang bikin kayak, eee, senang-senang gitu kan, kayak nari, nyanyi kayak gitu.
Betul. Heeh, ini biasa sep se selama 3-5 hari loh, Kak.